Le numérique prend de plus en plus de place dans le quotidien des gens, heu, ces dernières années. Est-ce que toi tu trouves que tu as besoin de faire des périodes de détox numérique?
Je pense que, oui. Je pense que c'est nécessaire et je pense qu'il y a pas que moi, ça va devrait être le cas pour tout le monde. Parce qu'en fait c'est c'est c'est tellement ancré en nous, qu'on s'en rend, heu, même plus compte. Là j'ai une anecdote toute bête, mais, heu, il y a il y a une semaine de ça, j'ai je me suis dit: «Je désinstalle Instagram, heu, pour les vacances». Et je me rendais compte que pendant les périodes, heu, de creux, enfin les périodes où j'avais rien à faire, s par instinct, c'est vrai que je réfléchissais même pas consciemment à ce que j'allais faire. Je sortais mon téléphone et j'allais dans le dans le dossier de mon téléphone où il y avait l'application Instagram et je cliquais donc, sur la mauvaise application et là, je me suis dit: «Ça fait quand même peur quand même». C'est-à-dire que c'est tellement ancré en moi que ça devient un réflexe automatique.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Et ouais. C'est vrai que, toutes les toutes les petites périodes, qu'on attende un bus ou enfin, voilà ce genre de de moments qui, avant étaient des moments un petit peu vides. Sont remplacés maintenant par, heu, voilà un petit coup d'œil, heu, sur le téléphone, les réseaux sociaux et cetera. Est-ce que tu penses que ça a un impact, heu, sur la santé, heu, des gens?
Bah, heu, il y avait des études qui avaient été faites, mais en tout cas sur la santé mentale des jeunes, on sait que, heu, en fait le problème, c'est que, comment on utilise Instagram? Bah, on regarde, heu, les stories des gens et qu quelles sont les stories des gens? Bah, c'est les meilleurs moments, c'est, heu, les highlights, les machins et du coup bah, forcément, quand on se compare aux stories des gens, on se dit: «Ah bah ma vie elle est un peu fade, parce que moi je vais au boulot, je suis dans le bus. Et à côté, bah, il y a des gens, ils sont je sais pas, heu, aux États-Unis, heu, en train de faire des vacances, heu». Du coup en fait, il y a ce problème-là qui fait qu'on est en comparaison perpétuelle et ces réseaux qui se veulent sociaux, en fait nous désociabilisent, heu, dans le sens où en fait on crée pas de vrais liens derrière. C'est plus un lien virtuel.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Oui c'est ça, c en plus, heu, ça ne reflète pas forcément la réalité. Ou en tout cas ça ne reflète qu'une facette de cette réalité. Et c'est vrai que ça peut prêter à idéaliser des vies. Qui, heu, au final, heu, si les gens savaient vraiment, heu, se rendraient compte que ce n'est pas du tout aussi idéal que ça paraît, quoi.
C'est ça et heu, et en fait l le problème c'est qu'on a aussi trop banalisé, heu, l'utilisation de ces réseaux sociaux et moi je suis la 1re victime, mais comme tout le monde, c'est que initialement j'utilisais quasiment jamais Instagram, au bout d'un moment, il y a un ami à moi qui m'a montré, qui m'a partagé ce que c'était des reels, je connaissais pas. J'ai commencé et maintenant je peux le dire clairement haut et fort- et c'est déjà bien d'être conscient, de dire- que c'est une drogue. C'est la seule drogue d'ailleurs dont je me suis fait avoir, mais c'est les réseaux c'est une drogue parce qu'en fait à partir du moment où ton cerveau, il cherche de la dopamine instantanée qui va sur une application à b balayer comme ça des mi des v vi vidéos de dix dix secondes, enfin, en vrai de vrai avec du recul, anthropologiquement, ça n'a aucun sens.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. En même temps, est-ce que tout ne peut pas devenir, heu, une sorte de drogue? Par exemple, heu, le sport, si c'est pratiqué à l'excès peut devenir, heu, une sorte d'addiction donc est-ce que c'est pas à la personne de de prendre le contrôle du temps qu'elle passe sur ces réseaux sociaux?
Si complètement après, heu, le pre la différence avec le sport quand même c'est qu'il y a une drogue qui est bonne pour, heu, le corps et l'esprit et l'autre non. Imaginons un sportif de très haut niveau, heu, qui s'entraîne peut-être 5-6 heures par jour. OK, il va il va p au bout d'un moment, c'est un peu une drogue parce qu'en fait c'est si son circuit de dopamine dés le début dépend que de ça, néanmoins c'est une dopamine entre guillemets «saine», parce qu'en fait, heu, elle est donnée en échange d'un travail effectué. Le problème de la, dopamine, heu, offerte par les réseaux, c'est qu'en fait derrière, il y a aucun travail et du coup notre cerveau il se dit: «Bah attends, si je reçois autant de dopamine à scroller, heu, pourquoi je vais me je vais me fatiguer à faire un footing, heu, dehors, quoi?», concrètement.
D'accord. Mmh mh. Oui. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a un scientifique d'Harvard qui a fait une petite étude aussi, heu, en fait, en expliquant que le corps humain, au départ, il a vraiment besoin physiologiquement d'avoir des périodes où il s'embête. Heu, c'est quelque chose qui en fait a des répercussions après, heu, sur toutes les autres, heu heu, phases de notre vie, que ça soit la vie amoureuse, que ça soit au travail et il expliquait qu'en fait ces phases d'ennui, heu, elles faisaient que finalement on allait moins s'ennuyer dans ses relations, on allait moins s'ennuyer au travail, mais que si elles disparaissaient, c'est comme ça qu'en fait ça pouvait impacter, heu, bah, peut-être le nombre de dépressions que les gens, heu, peuvent finalement, heu, souffrir à un moment ou à un autre de leur vie. Qu'est-ce que tu en penses?
Beh, bah, ce que j'en pense c'est que c'est marrant parce que c'est c'est pas un un grand, heu, professeur, mon grand-père, mais il m'a toujours dit ça, il m'a tou il m'a toujours dit, ouais: «Faut privilégier ses moments d'ennui» et en fait, je m'en rendais pas compte parce que j'étais petit, mais en fait, c'est vrai que maintenant on est tellement sur-stimulés que, voilà, dès que j'ai un moment où j'ai rien et je regarde le vide, bah, au lieu de me dire: «Tiens! Je me prends un livre, je me concentre, ou même, je fais rien». Bah automatiquement, il faut combler ce vide. C'est-à-dire qu'il y a il y a un sentiment presque de mal-être à se dire: «Je fais rien», alors qu'en fait, c'est pas grave de rien faire. Le temps avance, heu, faut voilà et c'est et comme tu le dis et ça ça m'étonne pas c cette étude. C'est qu'en en se rendant compte de ces moments d'ennui, qu'on profitera encore plus des autres et qu'on sera encore plus heureux de les voir et en fait, maintenant, on est tellement stimulés que ça marche plus, quoi. Pardon.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. C'est parce qu'il y a un côté en fait qui est assez désagréable quelque part, enfin qui qui apparaît désagréable au départ de l'ennui, mais qui fisa finalement en fait est une, heu, un mal nécessaire, heu, pour, heu, bien fonctionner et puis pour avoir des temps de réflexion, finalement, heu, ne pas juste absorber des connaissances, heu, non-stop et finalement prendre le temps des fois d'avoir des petites, heu, pensées qui sont, heu, simplement, heu, voilà, des inspirations, des intuitions, hem Ouais?
Ouais, mais ce et en fait aussi moi, je crois que j'avais vu un t heu, un une genre d'étude du même genre qui montait le lien entre, heu, bah, l'ennui et la créativité et en fait, le fait d'être dans ces phases d'ennui où on réfléchit pas, on se rend pas compte, mais le cerveau il travaille en arrière et je sais que moi, par exemple, c'est tout bête, mais, les fois où j'étais le plus performant quand j'étais en classe préparatoire, c'est les moments où je buggais sur un exercice, donc là, d'un coup, je regardais les vitres, je réfléchissais plus, mais en fait, on se rend pas compte, mais le cerveau derrière, il travaille énormément et il innove et il imagine des solutions, auxquelles on n'aurait jamais pensé et heu, et et en fait on on on on casse cet esprit-là et tu vois? En parler avec toi, ça m'énerve, parce que je sais que je suis victime, heu, de cette société, mais j'agis pas assez contre.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Exactement, ouais. Oui, en même temps, chacun peut, heu, seulement faire, heu, quelque chose à son niveau personnel parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Après peut-être, heu, oui, on parle beaucoup, en ce moment, de limiter, en fait, les réseaux sociaux, heu, pour les jeunes spécifiquement et dans certains pays, en fait, ils veulent interdire les réseaux sociaux, heu, pour les moins de 15 ans. Ça t'inspire quoi?
Oui, oui, oui. Ah moi, ça m'inspire beaucoup et je dirais toujours, heu, cet exemple-là, que font les géants de la tech? Heu type Zuckerberg, heu, Elon Musk? Bah, en fait, ils interdisent tout écran à leurs enfants, heu, jusqu'à pl plus plus ou moins 15 ans, même peut-être plus. Donc en fait, s s'ils le font, alors qu'eux-mêmes sont dans le système et sont les plus grands bénéficiaires, en tout cas, économiquement parlant, heu, de tout ce système, heu, d'addiction, c'est qu'il y a un sens derrière et que je pense qu'en effet, pour un développement sain, heu, intellectuel, heu, moral et heu, social, il faut limiter au maximum.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. C'est très intéressant, heu, ce que tu dis par rapport, heu, enfin, voilà, aux aux morales, en fait, et à l'éthique, est-ce que tu penses que ça peut vraiment, heu, influencer des gens, heu, à peut-être à faire des actes de violence ou peut-être, heu, à organiser des groupes, heu, qui peuvent être néfastes, heu, contre la société?
Bah, déjà sur les réseaux, il y a ce phénomène de groupe, où en fait, heu, quand on est en groupe, on se sent un peu invincible et surtout on a un peu cet esprit moutonnier et du coup, bah en fait le problème des réseaux sociaux, c'est qu'imaginons un exemple typique. Heu, tu es dans un groupe où il y a 100% des gens, heu, qui disent ça. Bah en fait, tu vas faire bah tu vas penser comme eux parce que sinon tu vas être le le le mec un peu rejeté. Heu, le mec bizarre mais sauf que si c'est de penser ça c'est dire: «Ouais, bah, en fait, heu, telle personne, heu, ne mérite pas, heu, d'être ici, heu, telle personne, heu, c'est des profiteurs». Bah, en fait, heu, finalement tu vas rapidement te faire absorber, heu, par la pensée que tu crois être majoritaire. Mais qui en fait est juste dans ta petite bulle et du coup bah, ça fait perdre tout esprit, heu, critique.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Tout à fait oui. Ça peut, heu, vraiment, heu, influencer. C'est ça aussi qui est décrié par rapport aux réseaux sociaux, c'est que, heu, les gens peuvent être facilement, heu, manipulés et puis ne pas s'en rendre compte en fait.
Oui et en fait ça, ça va avec, heu, l'ère dans laquelle on est, qui est l'ère de la fake news où en fait, heu, on voit que des des p quelquefois des des p enfin des élus politiques peuvent partager, heu, des fake news, heu, complètement débunkés. Bah, je pense, heu, bah, là à la récente affaire- enfin récente affaire, ça fait 1 mois que ça dure- sur la femme de Macron, heu, qui aurait été un homme. On voit qu'il y a des très grandes figures, heu, politiques, heu, même des États-Unis, qui ont relayé l'information avec des fausses preuves et cetera et on se dit que même à ce niveau là, on peut même pas faire confiance aux gens qui sont, heu, censés représenter la population. C'est qu'il y a peut-être un problème.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. C'est vrai, puis, heu, de toute façon, même si, à un moment ou à un autre, heu, cette idée, elle est prouvée et re-prouvée fausse. Il y aura toujours un petit une petite partie de la population qui va rester sur cette idée donc c'est vrai que ça a un pouvoir quand même, hem, comment dire? Heu, de oui, de changer l'opinion des gens qui est qui est très important, en fait. Même au niveau de certaines élections, je crois que les réseaux sociaux ont eu un rôle, heu, en tout cas, qui qui a été décrié comme important.
Bien sûr. Oui, heu, bah, ça me fait penser, heu, à l'affaire, heu, je sais plus si c'est Google Analytica ou je sais plus quoi, Analytica, Cambridge Analytica, bah avec, heu, Donald Trump où heu, alors je me souviens plus les tenants et les aboutissants, mais bon, il a été, heu, fortement poussé par les réseaux sociaux mais même à notre échelle nationale, heu, Macron qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il est quand même sorti vraiment de nulle part, il a été, heu, poussé par des milliardaires, heu, des médias français parce qu'on sait qu'en fait, les médias français appartiennent, quand même, en grande partie, à un tout petit nombre de personnes donc en fait, on est énormément influencés, tous les jours, même sur des petits détails. On s'en rend même pas compte. Ça, c'est un peu dommage.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait et du coup, heu, donc, heu, comment tu procèdes, toi, pour, heu, te détoxer, heu, du numérique? Est-ce que tu as, heu, une pratique que tu fais régulièrement ou finalement, heu, ça arrive pas très souvent?
Bah, heu, déjà, j'ai fait quelque chose, que je j'ai du mal à respecter donc ça m'énerve encore. C'est que je mets des limitateurs sur, heu, sur mes applications, heu «chronophages» entre guillemets. Par exemple, sur Instagram, je me dis: «Bah, allez, là, bon, en vacances, je me laisse 2 heures» mais je devrais pas. Et en tout cas, je limite à 1 heure ou 30 minutes, et après ce temps-là, bah, ça a quitte l'application automatiquement et ça me dit: «Bon, vous avez dépassé, heu, votre maximum de temps, heu, sur telle application». Aussi, autre
<laughs> Ouais. Mmh mh. D'accord. Oui. Donc, dans le dans le contrôle, la maîtrise du temps passé, heu, sur les réseaux sociaux donc, c'est pas vraiment une détox, mais, c'est quand même, heu, une restriction, quoi.
C'est ça et heu, j'essaie quand je suis, bah, par exemple, chez ma mère, heu, dans sa maison en campagne, de me dire: «OK. Bon, bah, là, heu, je sais pas, tu sors les chiens. Tu prends pas ton téléphone, heu, tu respires, tu machin». Enfin, des choses bêtes, mais auxquelles, heu, s q c'est ce qui deviennent de moins en moins naturelles. <clears throat> Pardon et du coup, je trouve ça assez, hem, assez fou qu'en fait, heu, les fondamentaux, les choses qu'on faisait naturellement, bah, elles deviennent non naturelles à cause, heu, des réseaux.
Mmh mh. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu penses que la société, heu, elle nous impose pas, plus ou moins, heu, cette, heu, cette dépendance numérique, heu, du fait qu'on oui, on tout, heu, maintenant, heu, enfin, que ce soit, heu, étudier à l'université, ou même, heu, les e-mails, heu, font que, finalement, c'est c'est impossible de vivre sans le numérique?
Ah, hem, tu l'as très bien dit, maintenant c'est impossible de vivre sans le numérique. En fait, heu, quand tu vas au bureau, tu es derrière un écran, en fait, quand tu es à l'université, tu travailles à travers quoi? À travers un ENT, un environnement numérique de travail. Tout est numérisé, mais pourquoi pas? Le problème, c'est notre usage du numérique qui, pour moi, est nocif. En fait, on pourrait utiliser, heu, le numérique de façon saine mais, heu, on on on a le réflexe d'être poussé par quoi? Bah, on est mûs par nos passions, donc par ce qui nous procure de la po dopamine instantanée. Et en fait, concrètement, quand on utilise, heu, les réseaux sociaux, heu, au lieu de, par exemple, regarder un documentaire ou de voir quelque chose qui pourrait nous faire un peu réfléchir, c'est parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, parce que ça offre, heu, un bien être instantané. Et en fait, l'humain il est assez facile, il est assez animal, hein, dès qu'on lui op offre du bien être, il va pas dire non.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, est ce que ça a influencé, en fait, heu heu, le numérique ta vie professionnelle?
Bah, moi, c'est particulier, parce que je suis, heu, officier de l'armée de terre dans les SIC, donc les systèmes informations et communication, donc je suis entouré par le numérique. Je vis du numérique et je bois du numérique, tout le temps. Heu, donc bon, c'est parce que, naturellement, j'ai j'ai toujours été un peu geek et j'ai toujours bien aimé les ordinateurs. Heu, néanmoins, heu, j'étais pas autant mû par les réseaux sociaux que depuis en fait, heu, mon année de prépa où en fait, heu, tout le monde était dessus. Donc en fait, pareil, on suit un peu la la tendance, on suit la vague. Et heu, après mais en fait, petit à petit, on se fait de plus en plus manger par ceux-ci, parce qu'en fait, ils arrivent à déterminer nos comportements, ils arrivent à anticiper comment on va être et cetera. Et heu, et en fait, ils font tout pour avoir de la rétention et ça marche très bien. Eux, leur leur chiffre clé, c'est vraiment la rétention et se dire: «OK, j'ai tel utilisateur, bah, le but c'est qu'il reste le plus longtemps addict à ma plateforme» et bah, avec moi, ils ont réussi. <chuckles>
D'accord. OK. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Et tu penses qu'en fait, hem, le fait, que tu travailles avec le numérique, c'est ça qui a pu déclencher, heu, en fait, la réalisation que c'était, quand même, peut-être, potentiellement, heu, nocif?
Je pense que oui, parce que, du coup, je me renseigne beaucoup sur le numérique par curiosité et je je ne fais pas que scroller, heureusement, je regarde beaucoup de news là-dessus, sur l'IA, heu, sur, heu, les nouvelles technologies, heu, les dégâts que ça a, et du coup, bah, forcément, vu que c'est mon environnement, heu, de travail, donc mon environnement numérique de travail, bah, heu, je suis d'autant plus intéressé et ça m'énerve, heu, d'autant plus d'être conscient de tout ça et de pas tellement agir à mon niveau.
Mmh. Ouais, en même temps, c'est une transition qui est, heu, à l'échelle mondiale, heu, et c'est très difficile, finalement, de de ne pas, heu, voilà, de ne pas être affecté par ça, quoi.
Oh f si, oui, oui, c'est sûr. Oui, mais après, moi, j'ai j'ai toujours été, heu, justement, un fervent, heu, partisan du fait qu'il y a pas vraiment de de déterminisme et qu'on peut se battre, en tout cas, contre. Et là, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, là, je viens de de prouver un peu le contraire et que je me fais déterminer, heu, par heu, le mouvement et la tendance, heu, actuelle de la société donc ça m'énerve un petit peu. <chuckles>
Mmh mh. Ouais, tout à fait. Mais, peut-être qu'il n'est jamais trop tard? <laughs>
C'est vrai! C'est vrai! Peut-être que cette discussion ça va être le déclic et que je vais fortement limiter mon utilisation après coup. J'espère!
Ça serait formidable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça.
Bah, merci à toi, heu, c'était vraiment, heu, super de de passer, heu, autant de temps à discuter de sujets, heu, technologiques.